Não, eu acredito. É normal vocês terem esse receio, sentirem esse medo, eh, mas eu creio que com a experiência que ele está adquirindo, e daqui a um tempo ele ainda vai ter mais experiência, e não va não vão faltar oportunidades dentro dessa mesma área ou até em uma área similar para que ele se recoloque no no mercado. Agora, o o que eu ia aconselharia era que vocês fizessem uma divisão e começassem a ter pequenos passos, e testar hipóteses, assim, por exemplo: "Ah, se hoje se hoje tive se a gente não tivesse trabalho, como é que seria a nossa vida com a reserva que você falou que vocês têm, durante 3 meses, 6 meses? A gente vive muito bem? Quanto tempo eu teria" Sim.
Hã. Entendo. S Você diz s si simular os custos, assim, né, todos os custos. Entendi.
Exato, exato, exato. Para o quê? "Eu estou agora buscando trabalho, ok. Quanto que eu quanto que custa a nossa vida durante 3 meses? Eu vou buscar um trabalho para poder analisar o mercado, ver se o trabalho se enquadra no que eu estou buscando, se é bem isso que eu quero", para que você busque com calma. "Nossa a nossa reserva de emergência aguenta isso?". Faça esse teste, se se sim, perfeito.
Entendo. Entendo, entendo. Aí você aconselharia a gente a
Entende, é isso.
aproveitar essa oportunidade, fica mais 2 anos aqui. Porque ficar mais 2 anos significa também fazer aumentar a reserva, né. Então, eh, e e aí você diz da gente aproveitar essa oportunidade, eh, que também ó, olha só, também tem um outro lado, né, ele pode ser efetivado, ele pode mais 2 anos aqui e e tem essa possibilidade de a empresa falar: "Não, eu quero que você fique". E aí
Exatamente. Exatamente. Se ele desempenhar um bom trabalho, há grandes chances disso acontecer e abrirem mais portas ainda pra pra eles. E como você falou bem, aumentar ainda mais essa reserva de emergência. Acho que é super válido sim.
E aqui, né. É, é.